Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien ¿y tú qué tal?
Todo tranquilo, aquí estamos disfrutando del clima.
Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, eh, te quería hacer una pregunta.
Ujú. A ver.
¿Cómo afecta o cómo piensas tú que afecta la presión social a nuestra salud mental?
Uy, muy buena pregunta, yo creo que es hay hay mucho mucha tela que cortar en esto.
¿Sí, no? Mm.
Pues, siento que a veces la sociedad exagera en las expectativas que nosotros nos tenemos, y eso deriva en que a veces nos sintamos deprimidos, ansiosos, porque no estamos satisfaciendo a lo mejor lo que ellos piden, pero no nos ponemos a ver que lo importante es lo que nosotros queremos, ¿no?, no sé, ¿tú qué piensas?
Ujú. Claro. Sí. Exactamente. Sí, totalmente, pienso, como tú, creo que sí afecta bastante esta presión social, porque la gente pareciera, o al menos, por ejemplo, en redes sociales, pareciera que todo el mundo está contento, cuando sabemos que la realidad no es así. Entonces, yo sien siento que sí afecta bastante a la salud mental, ¿no?, porque aunque muchos lo sepan, que no es todo perfecto en redes, pero a veces tienden a a compararse, ¿no?, eh, o uno tiende a compararse, o o no sólo en redes, sino tal vez hasta con artistas, con con gente incluso que conocemos, ¿sí? o o o simplemente con personas que nos vamos cruzando, ¿no?, en en nuestras vidas, que si a lo mejor ellos ya tienen, no sé, este, son muy exitosos en su en en el ámbito profesional, laboral, eh, siento que también ahí afecta, como que uno se siente, ¿presionado también?
Sí. Sí. Famosa. Correcto. En lo que estén haciendo. Sí, sí, como que te sientes que que tú no estás haciendo lo suficiente ¿no?
Claro, como que uno tiense tiende a a compararse, digamos, ¿no? Muchas veces cuando uno no no le salen las cosas como quisieran y dices, bueno, es que por qué por qué él sí o ella sí y a mí
Y yo no
¿No?
Sí, no, estoy de acuerdo contigo, siento que Disculpa, siento que la presión social es influye demasiado en a veces nuestro nuestro día a día y cómo nos sentimos, por lo tanto nuestra salud mental se deteriora.
Ad que sí. Ujú. Sí, totalmente. Sí. Oye, y tú, por ejemplo, ¿has sentido alguna vez que la opinión de los demás, eh, te influya o así como te sientes contigo mismo?
Ah, sí, la verdad es que hoy no tanto ya, eh, pero pero tal vez en mi en una etapa donde yo era más joven y a la mejor no había entendido de qué va esta sociedad, eh, sí sentí que m casi todas las opiniones o o que me que me daban, eh, tenía que escucharlas y de pronto me hacían sentir un poco, pues
Ujú. Claro. Ujú.
ansioso, como habíamos dicho, o a la mejor que yo no estaba haciendo lo suficiente para
Mal, ¿no? Sí. Claro, para las expectativas de las de los demás, ¿no?
para que las cosas salieran bien. Correcto. Entonces
Sí.
Sí, sí, a e antes así era, em, hoy no tanto, pero aún así a veces, eh, dependiendo lo el contexto del, eh, a veces sí he sentido un poco de presión, y sí, sí influye, la verdad, no no no puedo decir que no. ¿Y tú?
Ujú, ujú. Sí, totalmente. Eh, yo también he sentido como que esa presión, ¿no? Y yo creo que desde uno como que desde niño, bueno, no no digo si no sé si les pasará a todos, pero, por ejemplo, como a los niños, ¿no?, de repente que, eh, los tienden a comparar, mira, es que tu fulanito ya sacó 10, ¿y tú por qué sacaste 7?, ¿no? Entonces, como que ya desde ahí empre empieza la presión, digamos, de de esa comparación muchas veces. Digo, no no a todos, pero sí siento que ya hasta desde niños empieza con esa presión y y a mí, por ejemplo, en lo personal, eh, sí también he sentido como en el ámbito laboral, eh, pues, esta presión, ¿no? De que, ver cómo muchas personas van creciendo a lo mejor, y uno todavía no no ha crecido como quisiera, puede ser, ¿no? En algún momento de la vida me pasó, y sí, dije, como: "Bueno, y, entonces, ¿qué qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta?" Y, pues, yo en su momento sentí que el tiempo llega para cada quien llega en su tiempo, y que lo importante es llegar, ¿no? Entonces, a la meta, y que a lo mejor para lo que a algunos les puede tomar unas cuantas u unos cuantos meses, no sé, días, para otros pueden ser años, y y no significa que que está mal o bien, sino simplemente Claro, sino que simplemente cada quien va a su tiempo.
Sí. Sí. Okey. Correcto. Sí te entiendo. Ujú. Cierto. ¿Qué estás qué estarás haciendo mal, ¿no? Sí, eh, coincido mucho contigo. Eh, de manera personal creo que me ha pasado a mí también, ¿no? Esa presión no te ayuda a avanzar por ti mismo y entender que todos tenemos o vamos a caminos distintos y que no no necesitamos compararnos, ¿no?
Yo así lo siento. Ujú. Exactamente. Sí, sí, sí.
¿Tú crees que las redes sociales a la mejor influyen y aumentan esa presión o nos ayudan a conectarnos de manera positiva? ¿Tú qué piensas de las redes sociales en este tema?
Pues, mira, yo pienso, la verdad, que las redes sociales son un arma de doble filo, porque, eh, la verdad es que sí he visto, por ejemplo, algunos canales en las redes sociales que que son hasta de ayuda, ¿no? Ayuda psicológica, por ejemplo, que no tiene nada que ver con una comparación, sino que de verdad también te ayudan como a reflexionar. Pero sí, sí, como que ¿qué estás haciendo bien?, ¿qué estás haciendo mal? o o cómo empezar de nuevo, digamos, ¿no? Pero también, por otro lado, siento que sí hay muchas personas que que viven de las redes y que se comparan mucho por las redes sociales y Exacto, sí, sí, sí. Y como que siento que sí, de cierta manera uno tiene esta presión, ¿no? O a lo mejor hasta física, ¿no? Que ves ahí, tantas personas, eh, en las redes que dices: "Oye, eh eh eh, la cara, cuerpo", qué sé yo, eh, y se y tiende uno a compararse cuando, pues, e en primer lugar también hasta ya dices: "¿Será cierto?". Porque ya ahora siento que hay tantos filtros, <chuckles> por ejemplo, que ya uno no sabe si o que son creados con inteligencia artificial, que ya no se sabe, ¿no?
Buen punto. Ajá. Sí. ¿Qué estás haciendo? Ajá. Y se preocupan mucho, ¿no? Sí. Sí, que parece que parece que que parece, que que son, mm, eh, modelos perfectos, ¿no? Y y de pronto opino contigo también que las redes sociales son de doble filo, también depende dónde busques, también depende qué es lo que tú consumas, porque puedes encontrar temas como los que tú dices, que te ayudan a superarte o que te ayudan a entender que que no todo lo que brilla es oro.
Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. Ujú. Exacto, sí.
Pero o si te empiezas a ver, eh, cosas que son como como nada más de estética, de mira cómo me veo, mira lo que como, mira lo que manejo, o sea, eh, también te puede afectar.
Ujú. Sí. Si. Sí, totalmente, porque pues, también es como te comparas, ¿no? O sea, como dices: "Bueno, ¿por qué él sí puede manejar, no, este auto y y yo no?", o o eh, "¿qué estoy haciendo mal?", ¿no? A lo mejor, pero también no nos podemos saber que muchas veces pues, son personas que a lo mejor ya, eh, vienen incluso hasta ¡exacto! sí, ¿no? Como que ya su familia vienen de familia adineradas, que no tienen muchas veces que de verdad trabajar y que, no sé, a lo mejor muchas veces, sí, presumen mucho ese tipo de de cosas, pero hay como ¡exacto! y que hay como, este dicho ¿no? Que dicen: eh, "Son tan tan pobres que lo único que tienen es dinero", porque a veces hablas con ellos y realmente no te dejan ninguna enseñanza, eh, o o algo que aportar muchas veces, porque pues todo lo tienen muy sencillo.
Ajá. Tienen riqueza anterior de ellos, ¿no? Si. Pero la vida la tienen fácil. Es dinero. Sí, de pronto ya tienen mm, 2, 3, 4 o 5 pasos que tú ya no no pudiste ver, porque pues, es una foto lo que están mostrando, pero no sabes que como tú dices: "Ya vienen de de familias con dinero o ya tienen algo establecido", y que tú por ejemplo estás en un camino de de de de crear algo, ¿no? O sea, no tienes por qué sentirte mal, al respec
Exacto. Ujú. Si. Totalmente, sí y y y pues, es respetable, ¿no? Como todos los trabajos son respetables y que cada quien va su tiempo, siento entonces pues, bueno, eh, yo creo que lo importante sería no compararse.
Si, es cierto. Sí, no no no tiene caso compararse porque como que al mismo tiempo tú d bu eh, detienes tu tu avance y ap a lo mejor no te pones a ver que tú tienes tu camino por recorrer y que no tienes que preocuparte de los demás, ¿no?
Ujú. Exacto, sí, entonces, pues, bueno, yo creo que uno tiene que vivir su su vida conforme a lo que está haciendo, vivirla feliz, y y, pues, dejar de que estas presiones en las redes sociales, pues, aprender a poner un límite, ¿no? A lo mejor, eh, sí está bien que se vean unas cuartas cosas, un contenido saludable, pero ya llegar al contenido donde todo es como que muy superficial, siento que ahí no hay nada que aportar realmente.
Sí. No, estoy de acuerdo contigo. Eh, ah, ¿tú tú tú dirías algún tipo de, pues, un consejo para manejar este estrés que que de pronto, se te llega a la mente por querer encajar o cumplir con las expectativas que otros tienen de ti?
Oye, sí. Pues, mira, la verdad es que a mí, como consejo, y porque lo he pasado así tal cual, el en en experiencia propia, más bien sería como un rato desaparecerse de de de esta redes sociales. Exactamente, para que no cause esta presión social. Porque muchas veces uno pasa horas ahí también y siento que uno empieza a procrastinar también con otras cosas, por estar en las redes, y yo digo: "Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo en de mi vida?, ¿no? Estoy solo sentada viendo en una pantalla lo que otra persona está viviendo", ¿no? A lo mejor, en sus viajes, eh, qué sé yo. Entonces, yo lo que trato también es desconectarme, digamos, de desconectarse para conectarse consigo misma y, pues, es un consejo que yo doy mucho, ¿no? También como olvida olvidarse de redes un rato, eh, y pues, así siento que también la presión disminuye, porque así uno ya no trata de querer encajar con con lo que está en tendencia, digamos, sino ya uno vive su propia vida.
Ajá. En las redes. Sí, es cierto. Sí. Sí. Ujú. Sí, trata uno ya de de de entender, que uno tiene su propio camino. Y que el desaparecerte se me hace una muy buena opción, ¿no? De pronto, olvídate de toda esa presión. ¿Para para qué? Es como de gratis, ¿no? Estar viendo todo esa presión social, a través de las redes.
¿No? Exacto. Sí. Ándale. Sí. Y tú, por ejemplo, ¿qué consejo darías, para manejar el estrés?
Pues pues, aparte En las redes sociales, s s coincido contigo. Yo me desaparecería un poco de de las redes, o trataré de postear menos, o de estar viendo menos, eh, a los demás, y tratar de enfocarme en lo que a mí me m interesa, ¿no? Eh, capacitarme, hacer ejercicio, cuidar mi salud. Yo creo que esas son las cosas que garantizan que yo pueda seguir, eh, adelante y que las oportunidades se den, mientras yo siga vivo, ¿no? <laughs> En resumen.
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Sí. Totalmente. Sí, y y, pues, y te escucho. No, te escucho.
Y Dime. No. Te te decía que a veces, eh, yo creo que el mejor consejo es separarte y tratar de vivir tu propio camino. Que yo sé que es difícil, porque hay muchas personas allá afuera, pero sí se puede, sí se puede. Yo creo que podríamos ayudar a apoyando a alguien, diciéndole esto, que no estamos diciendo tú y tú y yo, ¿no? Que, si estás lidiando con eso, que te olvides. O sea, ellos no ellos no te van a pagar la renta, ellos no te van a alimentar.
Ujú. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Exacto. <chuckles> No te dan de comer.
Claro. Entonces, tratemos de de alguna forma, querernos más. Y saber que todo tiene qué ver, con lo que uno hace, y no lo que los demás digan, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Así es. Sí, sí, sí. Sí. Sí, totalmente, porque si nos metemos en un ejemplo que no sea Bueno, no sólo de redes sociales, pero también algo más personal, digamos, de comparación con otras personas, ¿no?, o o alguien en el trabajo. Pues, yo diría que también, uno tendría que enfocarse en en lo suyo, ¿no? En en tratar de vivir su vida, como dices. Y, al final del día, pues, enfocarse. Simplemente, que que como también tú mencionas, no nos pagan ni la renta, no nos pagan, eh, la comida. Entonces, pues, bueno, ya yo creo que más bien sería cuestión de que la gente también se enfoque en sus vidas, ¿no? Porque a veces, uno se la vive ahí, criticando, eh, las vidas de otros. O que si lo que han hecho otras personas, pero no nos enfocamos en lo que nosotros estamos haciendo o nuestros objetivos. Entonces, yo diría como que también, eh, en lugar de de de manejar ese estrés, pues, tratar también, de a lo mejor, enfocarnos en en las cosas que queremos lograr. Y sí, pues, bueno, pasamos por alguna crisis, como de de estrés, o algo así, eh
Ujú. <chuckles> Si, es cierto. Ujú. Ujú. O de identidad, también, a veces. Ajá.
exacto, ¿no? También puede pasar. Pues, tratar de de abrir un poco más ese panorama y hacer cosas que que nos conecten más con nosotros mismos, como no sé. Eh, realizar deporte, eh, buscar alguna actividad al al aire libre. Sí, estudiar un idioma. Algo, ¿no? Que nos que nos lleve a alcanzar nuestros objetivos profesionales, eh, personales.
Sí. Estudiar, un idioma. Sí. Sí, sí te sí te te te entiendo y y, apruebo y e estoy de acuerdo contigo, o sea, eh, alguien que esté pasando o sea, pudo puede ser mi yo del pasado también, ¿no?, por esa situación, eh, decir: "¿Sabes qué?, no te preocupes porque, ah, más adelante, pues, el futuro lo vas a tener tú", ¿y sabes qué pasa a veces?, que hay gente que tú, a la mejor, idolatrabas antes cuando estabas en escuela, en la universidad o estabas y hoy día acuérdate de esa persona y-y ya no existe en tu vida.
Ujú. Claro, ujú. Sí. Ujú. Totalmente, ¿no?, y que por eso a veces hasta está ese dicho de que dicen: "El, el alumno supera al maestro".
O sea Sí, o sea, de pronto tú ya, hasta, creo que ni te acordabas ya de esta persona ya y y no sé, ¿recuerdas antes que tú lo tenías tan presente?, decías: "Uy, yo quiero ser como esa persona, uy, cómo quisiera yo tener lo que tiene esa persona", y ya no existe, por ejemplo, ¿no?
Ujú. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, y yo creo que ahí es cuando uno puede sentirse orgulloso, ¿no?, de todo lo que, vas logrando a lo largo de la vida y que, pues, bueno, todavía por metas que cumplir y enfocarse en ello.
Ha hecho. Ujú. Sí, sí, exactamente, vivir tu propio, eh, yo creo que en resumen, yo creo que te agradezco por haber, eh, compartido tus tu experiencia, espero que podamos platicar después, y qué bueno que coincidimos en muchas cosas.
Gracias, igualmente, sí. Me dio mucho gusto platicar contigo, que estés muy bien, cuídate.
Igualmente, bye, igual.
Adiós.